امم ما فيش لقاءات، خلاص بقى أنا وصلت لمرحلة صحتي النفسيّة والبدنية أهم من الهيافة دي. يعني أهم من كل ال مش هاقعد أنا بقى في مشاكل ومبررات، وعارفة إن أنا كل ما هاشوفهم هيبقى في مشكلة. عارف همّ ناس هي بيتغزوا كده ويترعرعوا على المشاكل، فلأ لأ وصلت مرحلة بقى إن أنا إيه لقيت نفسي باتاخد في الدوامة بتاعتهم، وأنا مش راضية عنها، يعني أنا حرفيًا أنا ما عيش مشاكل مع حد خالص بس إشمعنا أنتم، فلأ يبقى أنا أقطع بقى للمنطقة دي خلاص أنا مش عايزاها، خلاص يعني نهائي بقى مش عايزاها في مربع حياتي أصلًا.
إمم. إمم. إمم. أيوه، فاهمِك. ب إمم. بس لو جينا قارننا بقى ن إمم، إمم، لو جينا قارننا المشاكل معاهم، حتّى لو حصلت نفس المشاكل مع الأخوات طبعًا هنحاول كتير. وبطرق مختلفة أظن لو أنتِ غلطانة يعني وجدًا.
وباقطع فعلًا. بُص هو الموضوع مش لأ، مش هيجي من أخواتي لأن هو إن الأشخاص دي هم أشخاص يعني فيهم حقودين شويّة، فهمّ دايمًا باصين ل لغيرهم، فدايمًا حاسين إن غيرهم أحسن منهم، فبالتالي أي تصرف الواحد بيعمله يقول لك أنت آه، يقول لك أنت بتستهين بينا، أنت بتقلل لنا أنتم سلمتوا على الناس اللي قاعدين الأوّل قبل ما تسلموا علينا، فهم أكبر مِنّي سنًا كمان أنت متخيّل؟ ال <tsk> ال ال الدماغ آه فاللي هو لا، لا، لا، لا، لأ العقليات دي
أيوه فاهمِك، ال الناس دي غريبة. أصلًا! آه، ما هي دي كده د مصعباها خالص.
آه، لأ عقليات بقى دي، فساعتها بقى إيه فاهم؟ وكل واحد كل مرّة نقول خلاص معلش أ أهل برضو ومش عارفة إيه ون نيجي على نفسنا. إحنا ل إحنا خلّينا إحنا الأكبر، بس لأ خلاص وصلت لمرحلة stop خلاص قلت لجوزي: "لا، لا، لأ، الناس دي مش عايزة أعرفهم تاني أصلًا، صحتي النفسيّة أهم."
إمم. أيوه. فاهمِك. وكان إيه رد فعله؟